ま、それはね、あの、広島カープの人は広島の帽子しか被らんてあるかもしれませんけど。<laughs> なんかその、右習えじゃないですけど、ま、さっきの、あの、要は、あの、ヒップホップもそうですけど、かっこありきで、その、別にその文化、そのバックグラウンドを何も知らずに、ただ「ちょっとこれ今流行ってるから」とか「DJ が着てるから」みたいな
<laughs> ですね。 はいはいはい。 はいはいはい。 うんうん。 あります。そうですね、確かにそれもあると思ういますし、あの日本っていうまず、コミュニティが少し狭いなって思うところもあります。なんかこう、日本あの、こう、アメリカってこう、真ん中に結構住んでない人が沢山いて、西海岸と東海岸でほとんどの人が住んでるんですよ、あんなにでかい大陸でも。だからそのその、そこでこう結構こう、二分するようなところ、ニューヨークだったらニューヨークヤンキース。で、あの、西海岸だったらドジャースみたいな感じで、でっかいチームがドーン、ドーンってこう、分かれてたりして、で、そこにそこでこう、自分たちの文化っていうのが生まれてるけど、日本ってのは、なんか結構おっきな一つの文化だったりしません？こうなんか、こう 勿論、こう、細い違いはあれど、こう、同じ一つの日本っていう文化で、こう、囲まれてるから、こう西海岸の文化、アメリカかいあの、この東海岸の文化みたいにこう二分することがあんましないというか。
うん。 うん。 ああ、確かに。うん。 <laughs> ですねですね。<laughs> ですよね。<laughs> はいはい。 うーん。はい。 ドジャーズだってね。うん。うん。 はい。 うん。 ああ、もうね、言いたいことよく分かります。うん。 うん。 うん。 <laughs> うん。 本当ですね本当ですね。うーん。で、なんかそれに誇りをそんなに持ってる感もあんまなくないですか？
そういう感じがしますね。 ああ、そうですね。確かにそう思います。
その、たれば例えば、あの、または京都出身の方がいられたりとかしても、その、京都ならではの、その、服というかね。その「あ、京都人やな」って、そういう感じのものを出そうとあんましなかったりとか
はいはい。 はいはい。 確かにそうですね。